É. Isso é complicado. Porque, principalmente, se a pessoa não tiver assim aquela aquele cuidado, né, de não fazer barulho.
Aí, me eu acordo. Ué, mas uma pessoa que deixa a banheira toda suja de óleo e sais de banho, tudo preto, não sei, acho que ela toma banho uma vez na semana só. <laughs> Ela fica imunda. É, ela tem sensibilidade de fazer barulho? Não, não tem, nenhum. Nem faz barulho, mesmo. duas horas da manhã ela está jogando as panelas para cima, eh f eh f batendo a porta do banheiro, ih. Eu, agora, acostumei a dormir com tampão de ouvido.
Ui. <laughs> É. Pois é, não vai ter, né, é. Eu acho que a gente que divide casa. Meu Deus. É. Daí, não tem como relaxar, né. <laughs>
Pra você ter ideia. É.
É, é daí realmente, não tem como relaxar. É, muito mais difícil.
É, muito estressante, isso. <laughs> Aí, tem o eh, aí, tem outra técnica, que eu uso pra relaxar.
É verdade, é. Uhum.
É, <clears throat> por causa desses problemas, eu ponho o tam tampão de ouvido, né, ponho o tampão de ouvido, deito na minha cama e não ouço mais nada. Porque antes eu ouvia YouTube também pra d relaxar, mas, agora eu não estou podendo. Ou então, eu ponho o fone de ouvido e ouvindo o YouTube. E aí, eu não consigo ouvir o barulho externo, só o YouTube, né. Às vezes, músicas relaxantes.
Uhum. Aham. Sim, sim.
E aí, eu consigo me desestressar.
É. Eu comecei a colocar eu comecei a colocar um tal de ruído marrom, que era muito parecido com, com a turbina de avião, assim.
Ah é, tem. Não é o branco?